Je ne saurais dire, parce que c'est vrai que j'achète beaucoup de, hem, d'ingrédients frais, très peu, heu, d'aliments transformés, donc c'est vrai que les emballages sont restent, heu, minimes, si je puis dire, heu, sauf pour, heu, la viande par exemple ou le poisson, heu, effectivement. Heu, après tout ce qui va être, heu, fruits, légumes, heu, b heu, bah souvent, hein, moi j'ai mon j'ai mon petit, heu, mon petit panier ou mon petit sac, heu, ça suffit amplement. Hem, au niveau de la conservation, heu, alors très franchement, heu, moi je me prends pas la tête, c'est dans le frigo. <chuckles> Alors pas tout évidemment, hein. <chuckles> Je pense que c'est bien de se renseigner à l'avance, parce que parfois on a des surprises. Parfois on a tendance à mettre certains ingrédients au frigo et finalement on se rend compte que, bah, c'est pas, heu, le plus efficace pour, heu, hem, comme méthode de conservation. Mmh mh.
Ouais. Oui. D'accord. Ah oui. Pardon. D'accord. D'accord. Ouais. <chuckles> Mmh. <laughs> Ouais. D'accord.